มันก็ลืมอะค่ะ ความเสียใจของหนูมันแบบมา ๆ ไป ๆ อะค่ะ มันเป็นความเสียใจชั่วคราวอะ ถ้าหนูทำอะไรที่มันยุ่ง ๆ มันก็ลืมไป แต่ว่าช่วงไหนที่เราเงียบ ๆ ว่าง ๆ อย่างเงี้ย มันก็กลับมาอะค่ะ แต่หนูก็เข้าใจตัวเอง แล้วก็หนูก็จะกลับมาฟังเพลง "I Can Do It With a Broken Heart" ฉันทำได้ถึงแม้ว่าในใจจะแตกสลายค่ะ
อืม อืม โอเคค่ะ ยังไงวันเนี้ยพี่ก็ขอเป็นอีก 1 กำลังใจนะคะที่ทำให้หนูอะรู้สึกว่าแบบว่าให้หนูไปตามล่าหาฝัน แล้วก็ประสบความสำเร็จตรงนี้นะคะ
โอ๊ย สาธุค่ะ ขอให้สมพรปากค่ะ หนูขอบคุณมาก เลยค่ะ <chuckles>
สาธุค่ะ ค่ะ ต ค่ะ แล้วก็ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบว่า เออ วันเนี้ยฟังจากหนูก็รู้สึกว่าทำให้ได้คิดในหลาย ๆ เรื่องเลยว่า เออ ความจริงอะ ความเสียใจอะมันมีได้ แต่ว่าไม่ใช่ต้องจมกับมันตลอด มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเนาะ แล้วมันก็จะผ่านไปค่ะ เราก็จะต้องเข้มแข็งขึ้นในทุก ๆ วัน อืม ยังไงหนูอะแบบว่ามีเพลงที่เป็นแบบว่า เอ่อ คอยแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ทำสิ่งใหม่ ๆ กับชีวิตด้วย
ใช่ ได้เลยค่ะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม
ดีมาก ๆ แล้วก็เก่งมาก ๆ อันนี้ชื่นชมอีกรอบเลยนะคะ ยังไงวันนี้ขอบคุณค่ะที่มาแชร์กันนะคะ ในเพลงที่แบบว่าทำให้คิดถึงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตได้อะค่ะ ยังไงขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ อ อืม